ใช่ เออ นั่นแหละ ก็ตอนแรกอะคุณอาจจะไปอยู่ เอ่อ บ้านพ่อแม่คุณก่อนแล้วกัน แล้วก่อนคุณจะตั้งหลัก อะไรอย่างเงี้ย ตัดสินใจว่าอยู่ตรง จะอยู่ จะอยู่เมืองไหนอะ คุณก็ว่ามา อะไรเงี้ย เราก็จะได้ เออ เตรียมตามไปได้อย่างเงี้ย แต่ว่าคือตอนนี้ถ้าแบบไปกันหมดเลยเราก็สงสารหมา <laughs> อันนี้อาจจะเป็นข้ออ้างนะ สงสาร จริง คือเอาไปลอง
อือ อือ ๆ อืม ๆ ๆ ครับ อืม ใช่ ๆ ๆ ครับ ๆ ๆ ๆ
อืม เพราะว่ามันเคยมีอย่าง คะ
อ่า แล้วอย่างงี้ ถ้าเกิด เคยมี อะไรครับผม?
เคยมีอย่างที่แบบว่า คือเราเคย ไป ไปเที่ยวอเมริกาเนาะ อะ ไปอยู่สัก 3 อาทิตย์อย่างเงี้ย คนแรกที่แบบว่าร้องอยากกลับบ้านอะ ก็คือคุณสามีบอก เอ๊ย กลับบ้านกันเถอะพอแล้ว ไรอย่างเงี้ย เออ <chuckles>
อา อ้าว <chuckles> อะ เนี่ยครับผม เนี่ย พอ อะ เห็นไหมเนี่ยแค่ 3 เดือนยัง เอ้ยแค่ 3 สัปดาห์ใช่เปล่า ยังไม่ถึง 3 1 เดือนเลยอะ ถ้าเกิดแบบเนี้ย ขอให้เขาไปชิมลางกับ อะ ไปกับลูกก่อนอย่างเงี้ย บางทีผมว่าคราวนี้อาจจะน้อยกว่าเดิมนะ 2 อาทิตย์อะ ความสบายเนี่ย ของประเทศไทยอะ อาจจะแบบว่าทำให้เขาอะ คิดถึงบ้านมากกว่านี้ แค่ไปซึมซับบรรยากาศที่เขา คิดถึงแค่นั้นเอง ถูกต้องไหมครับ?
ใช่ไหม? เออ นั่น นั่นแหละ ใช่ไหม? นั่นแหละ ใช่ เนาะ เออ ส่ง ส่งกลับบ้านไปก่อนเลย ก อะ ไป ไปก่อนเลย ไปกับลูกชายดูซิจะอยู่ได้นานแค่ไหนเนาะ ก่อนที่แบบ ไม่ให้แบบแพ็กของแล้วก็ย้ายบอก 2 อาทิตย์ผ่านไปบอกกลับบ้านก็เถอะไม่ได้ นะเนี่ย
เออ อืม อา อะ ๆ อา งั้นดู ดูเป็นเรื่องใหญ่มากเกินไป <chuckles> แล้ว แล้วส่วนตัวถ้าเกิด อ่า ของลูกชายคุณเนี่ย เขา เขามีทิศทางที่ชัดเจนไหมว่า เขาอยากอยู่ที่ไหนมากกว่ากัน?
คะ